อ๋อ ณ วันนั้นไม่ได้คิดเลยค่ะ แค่อยากจะใส่ อือฮึ ใช่
ค่ะ อ๋อ ค่ะ ได้ อ่า ต่อเลยจ้ะ
อา วันนั้นก็ใส่มาค่ะ ก็เป็นกระโปรงฟรุ้งฟริ้งและเสื้อยืด แบบว่ามันกึ่ง ๆ Crop นิดหนึ่ง แต่มันไม่ถึง Crop ครึ่งตัวนะคะ มันแค่แบบว่าเหมือนเห็นเอวลอยเห็น นิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ แล้วก็มีกำไรแขนฟรุ้งฟริ้ง เงี้ย เราก็ออกไปเดินกับเพื่อนว่า ไปเดินชมวิวแถวอินเดียกัน แล้วก็
ค่ะ อืม ค่ะ อินเดีย นี่คือต้องมีผ้าโพกหัว อะไรอย่างงี้ ไปด้วยไหมคะ? ไม่จำเป็นใช่ไหมคะ? โอเคค่ะ
อินเดียไม่ต้องมีค่ะ อือฮึ ใช่ เราก็เน้นมาแต่งไปอย่างงั้น เราก็รู้สึกว่าแบบว่า "เฮ้ย! ชุดนี้น่ารัก มันเข้ากับแบบอินเดียอะค่ะ แบบว่า Incredible India" จำได้เลยสโลแกนเขา อือฮึ มันต้องแบบเป็น
ค่ะ อืม แล้วรองเท้าล่ะคะ เข้า เข้าพวกกันไหมเอ่ย?
เป็นรองทะ เท้าผ้าใบค่ะ ผ้าใบทวดไป อา เพราะว่า เอา
อืม ค่ะ โอ๊ย! น่ารักเลยนะคะ นึก แค่นึกภาพตาม เฮ้ย มันน่ารักมาก ค่ะ
อุ๊ย! ขอบคุณค่ะ เราก็คิดว่ามันน่ารักแหละ วันนั้นน่ะ อืม แล้วก็แบบว่า นึกออกไหมคะ แบบว่ามันก็จะมีแบบว่าโชว์นิดหนึ่ง โชว์เอวนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบกระโปรง อา กระโปรงเอวต่ำ งี้ เราก็ออกไปเดินกับเพื่อน แบบว่า เอ๋อ เออ ไป ส กินข้าว อย่างงี้ค่ะ แล้วจำได้เลยว่าขากลับ คือจริง ๆ อะ ต้องไปกับเพื่อนผู้ชาย แต่เพื่อนผู้ชายวันนั้นยังไม่ตื่น เราก็มีเพื่อนผู้ชายแบบว่าสนิทกันมาก ๆ งี้ค่ะ
ค่ะ เกิดไรขึ้นต่อคะ? เซกซีเลย ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อันนี้เราไปกันหลาย หลายคนเหรอคะ? เวลาไปชอปปิงที่อินเดีย อืมค่ะ
ใช่ค่ะ ใช่ ๆ แต่วันนั้นน่ะ ออกไปกินข้าวกับเพื่อนผู้หญิง 2 คน แล้วขากลับอะค่ะ เราก็อยู่ฝั่งถนนหนึ่ง อะไรงี้ ใช่ไหมคะ กำลังจะข้ามกลับโรงแรม ไอ้เพื่อนแก๊งผู้ชายอะค่ะ เขาก็แบบเพิ่งตื่นลงมา กำลังจะไปหาอะไรกิน ก็คือสวนกันที่ ที่แบบฝั่งถนน อา เราก็เห็นแล้วว่า เขายืนอยู่ฝั่งนู้น เรากำลังจะกลับโรงแรมฝั่งนี้ อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวต้องเจอกันกลางถนนแหละ อะ เราก็ใส่
ค่ะ ค่ะ อือฮึ อ้าว! คือเราไม่ ไม่ได้แบบว่า "ให้อีกฝั่งหนึ่งรอก่อน เดี๋ยวฉันข้ามไปหา" ไม่ใช่ เราจะมาเจอกันกึ่งกลางเหรอคะ?